Yani, şöyle, yeni bir, <exhales> eee, yerde başladım bir işe. Eee, patron benim yaşlarda, hatta benden küçük. Patron da değil aslında, hani, benim ü üstüm. Eee, ondan sonra, müdürüm diyelim. Eee, biraz enteresan hareketleri var. Böyle samimi olmak istiyorum çünkü genç bir insan benim gibi. Hatta benden küçük dediğim gibi ama bir yandan da böyle, eee, sınırı da aşmak istemiyorum. Zaten, eee, ben Türk'üm, o Yunan falan böyle, hani, eee, farklı milletten 2 insanız vs. vs. Biraz, böyle, eee, şey konusundayım, böyle, iletişim konusunda bazen sıkıntı yaşıyorum. Hani, samimi mi olayım, samimiyeti arttırayım mı yoksa, böyle, çok mu resmî olayım falan. Tam böyle bir, eee, dengeyi kuramadım açıkçası. Nerelerden başlamak lazım, böyle, bi biraz sohbet edelim istedim.
Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Çok iyi yaptın. Eee, edelim tabii ki üzerine konuşalım, bakalım senin için seçenekler neler, en doğru hamle ne olur? Önce şeyi sormak istiyorum; eee, yeni başladığını söyledin, senin yaşında biri senin üstünde çalışıyor. Yani, sen bu iletişimi nerede tutmak istiyorsun? Şimdi 1'inci soru bu. Sen, bunun arkadaşlığına d arkadaşlığa dönüşmesini ister misin yoksa profesyonel olarak kalsın, profesyonel olarak iyi anlaşalım, birbirimizin yoluna taş koymayalım benim için yeter mi derdindesin sence?
Harika olur. Evet, evet, çok taze. Evet. Hıı. Yani, can alıcı, çok tespit bir soru. <giggles> Tespit gibi tespit. Eee, şıklardan B şıkkı, 2'nci şık tabii ki. Yani ben, onunla günlük hayatımda görüşmek istemem. Ailecek görüşmek istemem, dışarı çıkmak istemem ama, eee, iş ilişkimiz iyi olsun isterim. Derdimi konuşabilmek isterim. Hani, bir derdim var, anlatabilmek isterim; bir sıkıntım var, işte, 1 hafta, eee, çalışmak istemiyorum; bir problemim var, bunları da rahatça konuşmak isterim ama iş, eee, hayatında kalacak şekilde, profesyonel şekilde, eee, devam etmek istiyorum. Öyle söyleyeyim net olarak.
Tamamdır. Tamam. Evet. Hı hı. Harika. Şimdi ne istediğini bilmen çok önemli. Öncelikle iletişimden beklentin çok açık. Şimdi, eee, peki onun sana tavrı ya nasıl? Bir de şimdi iletişim mesajlarını okuyalım, yani, ondan nasıl bir tavır alıyorsun? Ne hissettiriyor sana? O, seninle yakınlaşmak mı istiyor? Nasıl bir yöneticilik tarzı var? Yani, böyle şey mi, eee, resmî mi yoksa daha böyle arkadaş canlısı mı, destekleyici mi, eleştirel mi? Nası nasıl bir tarzı var?
Hay hay. Hı hı. Hı hı. Yani, şöyle, eee, olabildiğince profesyonel gördüm. Hani, eee, hatalarım olunca uyarıyor, yeni bir işteyim sonuçta, bilmediğim birçok şeyi öğreniyorum. Uyarıyor. Eee, öyle bir saygısızca bir hareketi de olmadı bugüne kadar. Ama tabii kesinlikle seviyeyi koruma derdinde. Öyle bir arkadaş olma vs. eee, samimiyet kurma şeyi yok, bunu da sezdim yani. İ iş yerinde, eee, başka bir Yunan arkadaşla kendi dillerini konuşuyorlar, sonuçta Yunanca konuşuyorlar. Eee, çok daha samimiler, yani, hatta birbirlerine, eee, isimlerinin kısaltılmasıyla falan sesleniyorlar. Eee, bunu anlayabiliyorum, yani, sonuçta, eee, aynı millet, aynı dil, eee, vs. ve aslında çok da profesyonel değil, yani, hani, oranın bir ortak dili İngilizce sonuçta. Eee, Hollanda'da da olmamıza rağmen o iş yerinin ortak dili İngilizce, aslında herkesin o anlayacağı dilden, o dilden konuşmak gerekiyor. Burada biraz aslında bi bir tık böyle şeylik var. Hani, eee, kabalık mı diyeyim? Eee, o tarz bir şey hissediyorum. Bazı böyle bir tatsız, hani, şeyler de hissedebiliyorum böyle soğuk, ııı, hareketler vs.ler de hissettiğim olmuyor da değil. Bu da beni aslında işten soğutuyor diyebilirim.
Tamam. Hı hı, tabii. Evet. Tabii ki. Ya, çok haklısın böyle hissetmekte çünkü aslında bir eşitsizlik de gözlemliyorsun bir yerde, kendi milletinden biri. Tabii ki, şimdi onlar kaç yıldır beraber çalışıyorlar, aynı dili konuşuyorlar. Elbette bir fark olacak ama bu farkı profesyone Hıh.
Hı hı. Sanki, evet. Ab ııı, şöyle, hemen hemen çok küçük tırnak içi çünkü so doğru devam etmeni istiyorum. Beraber, eee, diğer, eee, arkadaş da, hani, kendi dilini konuşan arkadaşlar da yeni daha, eee, benden bile yeni, yani, öyle söyleyeyim. Çok onlar da çiçeği burnunda, yeni geldiler. Devam edebilirsin, bunun üzerine.
Hı hı. Tamamdır. O zaman şöyle değiştirelim, yani, kendi dilini konuşuyor, bir ortaklıkları var ve oraya olan iletişim tavrı, iletişim mesajı, gel, seninle yakın arkadaş olalım, hafta sonları görüşelim, aileler dâhil olsun, işten çıkışta ş işte bu buluşalım, vs. ama sana verilen mesaj, bu ileride değişebilir ama şu an için sanki işte huzurlu bir şekilde nezaketi, saygıyı koruyarak bir iletişim kuralım mesajı. Şimdi, dolayısıyla, eee, şanslısın ki senin bu ilişkiden beklentin de aynı. Dolayısıyla 2 taraf da şu an için aynı şeyi beklediğinden senin tavrın, eee, a iletişimde açık, nazik, hoşgörülü ve sınırlı aslında olması senin için en işe yarayacak tavır olur. Yani, buna de nedir? Herhangi bir sıkıntın olduğunda açık yüreklilikle, emm, böyle, hoşgörüyle ya da bir bir şey olduğunda hoşgörüyle, sıcaklıkla paylaşman ama çok özeline de girmeden, senin çizdiğin sınırlar dâhilinde bu sınırları da koruman ya iletişim sınırlarının korunması, eee, yani, burada hoşgörü ve sıcaklık önemli çünkü bu iş yerinde beraber rahat çalışabilmenizi getirecek. Dolayısıyla kafana takılan bir şey olduğunda ya da bir şey canını sıktığında kibar bir şekilde, eee, b bunu dile getirebilirsin, yani, kalbini açabilirsin ama bu kalp açması aslında hep burada amaç beraber rahat çalışabilmek olduğu için, yani, iş konforu. Çok, böyle, özele girmeden, özel hayatı tamamen dışarıda bırakarak aslında bir ilişki inşa etmek senin için daha doğru olur. <swallows> Bu ilişkiyi bu şekilde oturtursak sınırlarla ama nezaketle, ileride bu kişinin sana olan tavrı, diyelim ki iletişim beklentisi değişti, bu si kişi seninle arkadaş olmak istediğini gösteriyor sana, baktı, iyi anlaştınız vs.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Öyle gözüküyor. Evet. Aynen öyle. Hı hı, hı hı. Evet, anlıyorum. Evet. Kesinlikle. Evet, aynen öyle. Evet. E, mua muhtemelen, evet.
sen o zaman tekrar, eee, bakarsın ne hissettiğine, ne istediğine. Ona göre yeni bir aksiyon planı tabii ki oluşturabilir ama şu an için aslında en işine yarayacak şey açıklıkla açık bir iletişim, nazik ama sınırlı, yani, sınırları olan bir iletişim gibi görünüyor. Ne dersin böyle bir şeye?
Durum gözden geçirme gibi. Yani, eee, %100 haklısın. Şöyle bir ince detay var. Hani, yıl sonu geldi, eee, önümüzdeki sene başı bir promosyon verilme veya işte bir, eee, pozisyon yükseltme gibi bir durum var. Buna bu arkadaşımız, patronumuz veya, işte, üstümüz karar verecek. Adaylardan biri benim vs. vs. Ben de, böyle, biraz Türk zihniyeti, kendimi yakın hissettireyim, yakın tutayım. Eee, hazır yılbaşı geliyorken bir hediye alayım falan, böyle, hediye vereyim, eee, kafasındayım bir yanda ama nasıl karşılanırım, nasıl teper? Ya, muhtemelen hediye şey demez yani, “A, bana hediye aldın, al bunu, kabul etmiyorum,” diyeceğini zannetmiyorum. Ama ne kadar buna, eee, sıcak
Evet. Hı hı. Tabii ki.
yaklaşır, ne kadar işe yarar, işin neticesinde, eee, istediğimizi alır mıyız? Biraz sonuçta da, eee, bazı şeyler menfaat işleridir yani iş hayatında, eee, profesyonellikte. Böyle düşüncelerim de yok değil. Hani, burada da mesela biraz daha, böyle, samimiyeti ilerletip, hani, böyle, bir ufak bir hediye alma konusunda sen ne dersin? Yani, yapar mıydın böyle bir şey, yapılır mıydı ya da ne bileyim ba mantıklı bir hareket mi? Hı hı.
Tabii ki. Hı hı. Bence kesinlikle yapılabilir. Sebebi de şu, yani, hediye almak bir kere bir nezaket göstergesi. Eee, her türlü iletişimde her türlü kapıyı açar, yani, ama bu sınırları da aşmaz, yani, bu sizin koyduğunuz sınırların da dışına çıkmaz. Bu bir nezakettir. Dolayısıyla, ha, beklediğin sonuçları doğurur mu? Doğuramayabilir, yani, ama bunu, böyle, bir yatırım olarak görmeyip de sadece senin nezaketinin bir göstergesi olarak, eee, düşünürsen mutlaka, yani, eee, karşı taraftan da hoş karşılanacaktır, karşı taraf da buna memnun olacaktır ve iletişimde, eee, mutlaka bir şeyleri kolaylaştıracaktır. Belki senin, eee, bu promosyonunun yolunda değil de en azından yöneticinin sana olan hoşgörü sınırlarını arttıracaktır, geç kaldığında vs. bir şey olduğunda. Biraz daha sana hoşgörülü tabii ki yaklaşacaktır. Çünkü sen ona bu hediyeyi alarak aslında hoşgörüyü göstermiş oluyorsun. O da karşılık vermek isteyecektir ama bunun dışında şimdi promosyona gelince birçok faktör var. Çalışmayla alakalı faktörlerin dışında kendi dilinden daha iyi anlaştığı birinden bahsettin, yani, çok fazla dinamik var. Bu tam olarak nasıl mesela, eee, karar merci bir tek o mu, neye göre kararlar verilecek gibi birçok şey var. O yüzden kesin b bir şey söylenemez ama hediyeleşmek her türlü <swallows> iletişime aslında çok katkısı olacak bir şey, yani. Bence bunu denemekte fayda var.
Değil mi? Aynen öyle. Zor. He he. Aynen öyle. Hımm, evet. Bir şey bekleme, diyorsun. Hah. Yok. Evet. Yani, evet, dediğin gibi, çok büyük dinamikler, farklı dinamikler var. Ben zaten bir, yani, birkaç 0 gerideyim zaten geç geldim, adaylar daha eskiden beridir orada, başka birimlerden gelenler vs.ler ve müsaitlik olarak, hani, saat olarak da daha müsaitler. Benim çok boş vaktim, hani, emm, bu şey yapamıyorum, yani, haftanın 7 günü kendimi müsait tutamıyorum vs. vs. Handikaplarım var, yani, öyle söyleyeyim. İşte, bu handikapları, böyle, tatlı dil, hani, Türk mantığı biraz, böyle, hani, onu beslersin ya, üstüne, işte, tatlıyla, çikolatayla, bir hediyeyle vs. ile. O biraz şeyle ama, eee, bu iş işlemeyebilir de dediğin gibi, yani. Çok farklı dinamikler var. Türkiye'de de değiliz, dediğin gibi. Eee, bilmiyorum, bakalım ama son dakikada karar vereceğim gibi sanki. Emin olamadım aslında.
Evet, tabii ki. Hı hı. Tabii ki. Yani, burada sana hiçbir şey kaybettirmez. Öyle düşün. Ne kazandıracağı belirsiz bir soru işareti ama bir şey kazandıracağı kesin. İletişimi yumuşatacağı, iyileştireceği kesin ve bir şey kaybettirmeyeceği de kesin. Yani, bir şey kaybettirmeyecek olan bir yatırım, her türlü iyi yatırımdır aslında, denemeye değerdir diyebiliriz belki. Dolayısıyla bunu yapmanı tavsiye ederim. Ancak şöyle bir tavsiyem olacak burada, jenerik bir hediye almaktansa, yani, diyelim ki çikolata almaktansa, o kişinin diyelim ki bir alana ilgisi var. Biliyorsun ki golf oynuyor ya da ne bileyim, işte, biş puro içiyor. Bu alana özel bir şey alırsan, o kişiyi düşündüğünü, bunu gözlemlediğini, izlediğini, ona özel yaptığını hissettirirsen aslında daha da yerini bulur derim ben. Ne bil ne me ne mesela olabilir sence bu?
Güzel. I hı. Onu biliyorum. Kalem. Hı hı. Yani, eee, dediğim gibi, iii ben de bir kalem, eee, kullanıyordum. Eee, dolma kalemdi, ondan sonra. Hemen onunla ilgili, "Ha, ben de çok seviyorum," falan, hatta kayboldu gibi bir şey de söyledi artık mesaj mı veriyor bilmiyorum ama bu mesajları veren veren genelde, hani, o tip insanlar olmuyor ama orada benim kafamda, hani, bir nezaket açısından sonuçta bana eğitim de verdi. Birtakım şeylerini de öğrendim. Hani, bana bir şey öğretenin, eee, ne derler, hani, teşekkür amaçlı verilebilir. Hani, biş beklenti olmadan kafamda şey var, yani, eee, eğer, hani, yılbaşı veya, işte, e, Noel zamanı alacağım, eee, hediyesi kafamda hazır dediğim gibi. Ama verip vermeme, alıp almama konusunda, eee, işte, seninle de biraz konuştuktan sonra birtakım fikirler de edindim, aslında, birtakım zihnimde oluştu bazı şeyler. Emm, hani, bir beklenti olmadan, eee, sadece nezaket amaçlı, 2'li ilişkilerde sağlıklı devam etme açısından verilebilir dedin. Bunu daha, böyle, notlarımı da aldım, enine boyuna düşünüp, karar verip, eee, patronla olan ilişkimi de tekrar gözden geçirip bu hareketi yapabilirim. Eee, benim için güzel, hani, eee, notlar oldu, güzel tavsiyeler oldu. Teşekkür ederim, eee, verdiğin ince bilgiler, ince noktalara dokunduğun için. Eee, konuşmak keyifliydi benim için.
Evet. Hı hı. Tabii ki. Çok güzel. Evet. Harika. Benim için de öyle. Ben teşekkür ederim. Umarım her şey istediğin gibi olur ama, bence, bir hediye, hatta isminin yazdığı bir hediye, onun isminin yazdığı bir kalem işi çözecektir. Görüşmek üzere.
Umarım. Oh, tamamdır. Görüşmek üzere, hoşça kal.